Oh, gitu. Iya sih, kalau enggak, bakal nggak selesai-selesai ya, Kak, ya.
<chuckles> Emang agak-agak kubilang ini satu nih, kakak iparku tuh kubilang gitu.
Oh, gitu, tapi emang waktu pas tapi kan masalahnya ya pas per awal itu ya, yang nganterin Kakak ke rumah sakit kan, dia itu dia yang kayak, hmm, sukarela gitu nganterin Kakak atau emang disuruh kakak kandung Kakak nih, makanya dia kayak mau nganterin Kakak, gitu?
Aku yang minta tolong, da langsung ke kakak iparku, gitu. Jadi aku memang, kalau udah aku tuh kalau punya pemikiran kayak kalau udah jadi keluarga tuh, ya udah saling tolong menolong aja mau mau kakak ipar, mau kakak kandung kan sama aja, gitu kan. Dan kakakku kan semuanya laki-laki jadi kan lebih nyaman minta tolong ke yang perempuan, gitu kan, dan aku minta tolong sama kakak iparku yang waktu itu memang tinggal satu kota, gitu.
Oh. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm, betul betul betul. Nah, berarti kan, a sebenarnya harusnya awalnya baik-baik aja, gitu ya, tapi karena kesalahpahaman itu jadi kayak, wah, suasananya kebayang sih kayak, <sucks teeth> eee, ini ya, kayak panas banget, gitu ya, sampai
Iya heeh. Wah, itu panas banget, terus dibayangin aku abis baru sakit, harus ngerjain, nge eee, apa, ngerjain tugas-tugasku yang numpuk, terus ditambah masalah itu kayak, astaghfirullahaladzim, dzikir aku tiap saat kalo baca grup keluarga waktu itu dah, kubilang.
Heeh. Mhm. Oh, iya, betul. Mhm. Iya, ya, berarti, eee, itu sebenarnya masalahnya, harus harus diselesaikan saat itu juga mungkin karena karena, eee, Kakaknya tidur ya, kejadiannya jadinya mungkin, eee, kakak ipar Kakak gitu, atau yang lain pada mikir, "Kok ini anak nggak, eee, cepat-cepat menyelesaikan kesalahpahaman itu?", gitu.
Iya. Ya, iya. Pokoknya disangkanya tuh aku bikin status buat dia, padahal maksudnya kayak, ya coba tanya dulu, gitu kan. Sebenernya tuh yang bisa aku ambil dari cerita tuh, mungkin lebih ke cobalah jangan assume, jangan menyimpulkan sesuatu tuh karena prespektif kita aja, coba kayak, eee, ditelaah dulu, dikonfirmasi dulu, nggak ada salahnya kan kayak, misalnya tiba-tiba balas di statusku kayak, "Kenapa, Neng?", gitu kan. "Kenapa, Dek?", kayak gitu kan, nggak ada masalah kan sebenarnya. Cuman dia mungkin nggak mau mengkonfirmasi seperti itu, terus dia marah-marah sama kakak aku, gitu kan, jadi akhirnya malah aku yang kena, gitu.
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, ya, bahkan jadi kayak masalah keluarga ya, keluarga besar. Heeh.
Iya, kan, untung kakakku kakak iparku yang pertama, sama kakak aku yang pertama nggak ikut campur, dia mereka mereka tuh cuma mendengarkan, terus pas aku pulang ke kotaku lagi, itu langsung dikonfirmasi, "Kenapa itu kemarin? A bisa kayak gitu tuh kenapa?". Ku jelaskan lagi, kan capek lagi ya, Kak, ya, gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya, itu. Jadi, apa, kayak emang, eee, statusnya pasti kayak, gimana, apakah, eee eee, apa kayak menyindir secara nggak langsung, gitu ya, walaupun nggak nyebut, atau misalkan karena emojinya atau misalkan, eee, kata-katanya gitu, yang kok bisa dia yang merasa, kayak gitu, ya.
Iya.